ああ、地元の同好会みたいに入るっていいかもしれないですね。今ちょっとここに引っ越してきたばっかりなので、あんまり友達とかそういうのは、いないんですけれども。あの、ええと、以前やってた音楽教室からも、ちょっと引っ越しをき契機にこう、ええと、辞めてしまったので、今だから くしかないんですけども、そういう感じで、あ、なんかこうサークル活動みたいな形で、入るのはいいかもしれないですね。
うーん。 うんうん。 うーん。 うーん。 うんうん。 そうですよね。なんか一人だけだとどうしてもね「あ、ま、いっか」って思ってしまうってよくあることだと思うんですけれども、ま、誰かと一緒に会うっていうのも楽しいでし、ね、おしおしゃべりとかも出来ますし、一緒にこう、お互いを感化し合えたりもすると思うので、一緒にバイオリンのレッスン受けてくれる仲間がいると、すくね、すあの「あ、もうこんな時間だ行かなきゃ」みたいな気分なるのかなと思ったので、もしよければ、ぜひそれもうん、試してみてもいいのかなと思いま
うんうん。 うーん。 うん。 そうですね。いや、なんか他の方どうなさってんのかなと思って、決めたことって守ってますって、もう、誰かれ構わず聞きたいですよ、私は。
うん。 そうですよね。もう、ま守らざるを得ない状況にさせてしまう、こう予定を詰めるっていう方もいると思いますし、あとはなんか5秒ルールとかで、もうやるって決めた時間になったら、考えずに、5、4、3、2、1でもう動くみたいな、のも、ありかもしれないですね。こう考えちゃうと「うん、ま、いっか」って思っちゃうじゃないですか。考えるこう、余地を与えないっていうのも、一つかもしれないすね。
うーん。 うわ。 ああ。 うん、 うーん、うん。 なんだろう、すなんか根本的に、なんか人間が違う気がする。私あの、ええと、今年の1月にドバイに行ったんですけど、ドバイでもこんな感じだったんですよね。あのはい、せっかくはい、旅行で行って、もう、もうもう旅行中なんて、もう全部余暇じゃないですか。だから、自分で好きなことをやればいいのに、もう、なんか、もう出るの飽きたから、やホテルに居ようかなみたいな感じで、結局そう、あの、8日間も居たのに2日間はホテルに居て、ぼうっと、なんかテレビを、あの、ま、アラビア語ですけども、テレビをぼうっと見てるたいな。
あ、ドバイうん、ご旅行で行かれたんですか？ドバイに。うん。うーん。 はい。 うん。 <chuckles> あ、ほんとですか？うん。 うーん。 あ、そうなんですね。うーん。
うーん。ま、なんか、他の人とは多分なんかこう、やる気とかエネルギーとか、持ってるものが違うのかなってずっと疑ってるんですけど。<chuckles>
まあ、ま、でも、無理してこう出なくても、それ以外のこう、<groans> なんて言うんですか、余暇の過ごし方っていうのはあると思うので、例えば、ね、こう、そんなにこう、バタバタ動かなくてもいいようなところに観光に行くとか、あんまりこう、ハードルが高くないことをまずやってみるのもいいかもしれないですね。それで気分が乗る時ってあると思うんですよ。
うーん。